ครับ แล้ว
นัดไปฝึกแถวบ้าน อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
อา ช อา ใช่ ๆ ครับผม มัน มันอยู่ไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไร แต่ก็ อ่า ต้อง ต้องนั่งรถมาประมาณ ประมาณสักไม่ถึง 10 กิโลหรอกครับผม ไม่ ไม่ได้ไกลมากครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ไปถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ ที่ดีนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วคุณ คุณบ้านเองก็มีความสามารถเยอะเหมือนกันนะคะ จากที่แบบว่าได้ ได้คุย กัน <chuckles>
อ๋อ ขอบคุณมากเลยครับผม แต่ ล อาจจริง ๆ อาจจะไม่เท่าไรหรอกครับ เพราะว่ามันเหมือนพอ อ่า ผม ผมมองว่า สิ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับ ไม่ ไม่ต่างสะ เป็นการแสดงตัวตนไม่ต่างกับในโลกออนไลน์นะครับ ก็คือไม่ได้มีคนมาเห็นตัวตนของเราจริง ๆ อย่างใน ในโลกจริง ๆ อย่างเงี้ยครับ มันก็เหมือนแบบว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปเนี่ย ก็บางทีก็ต้องยอมรับว่าเราก็แสดงแต่ทัศนคติดี ๆ แสดงแต่สิ่งดี ๆ ออกไปแบบเนี้ยครับ มันก็เหมือนแบบว่าเราเนี่ย อยากจะให้คนอื่นเนี่ยมองเราใน ในแง่ที่ดี ใช่ไหมครับผม ครับ แต่ว่ากลับกาย กลับ กลับกันเลยครับผม บางทีเนี่ยเราก็แอบนิสัยเสียอยู่บ้างนะ คอ พอเราอยู่กับคนรอบข้าง อยู่กับคนในครอบครัวเนี่ย เรากับการ กลับกลายเป็นว่าแสดงสิ่งที่ไม่ดีออกไป อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่า เรา เราไม่ได้เหมือนน่ะ เราอาจจะไม่ได้ อ่า แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากมายถึงขนาดเท่ากับคนใน social บางครั้งมันก็เป็นอย่างงี้เหมือนกันนะครับ ใน ในความรู้สึกของผม ใช่ ๆ ครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยเปลี่ยนแปลงอะครับผม อย่างที่ผมบอกว่า ณ ตอนนี้เนี่ย ผมแทบจะ ไม่ ไม่ได้เล่น social เลย ก็คือเล่นเอาไว้แค่ อ่า อ่านข้อมูลข่าวสารว่า อ้อ ตอนนี้ อา ใช่ครับ เป็นยังไงบ้าง แต่ว่า อ่า ถ้าเป็น อย่างเช่น เฟซบุ๊กของผมเนี่ย ก็จะไม่ได้มีการอัปเดตมา แบบว่า นานมากเลย <chuckles> อะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ อืม ค่ะ บางครั้งก็ถูกละเลย ใช่ไหมคะ? ค่ะ อ๋อ เอาไว้ตามข้อมูลข่าวสารก่อนค่ะ ค่ะ เพราะ เพราะว่า ต้องเอาเวลาแบบว่า อ่า ไปใช้กับชีวิตในโลกจริงเสียส่วนใหญ่ อย่างนี้ ใช่ไหมคะ?
อ่า ร เรียกว่าให้ความสำคัญกับ กับการ อ่า ส อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่าดีกว่าครับผม เพราะว่ามันเหมือน อ่า เรา เราได้กลับมา อยู่กับคนที่อยู่ข้าง ๆ เราจริง ๆ เนี่ย เออ แล้ว แล้วเรารู้สึกว่า เราควรที่จะให้เวลากับเขา แล้วก็แสดงตัวตนที่แบบว่าในด้านดี ๆ กับเขามากกว่า แบบ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วอย่างงี้เคยแบบว่ามีช่วงเวลาที่อยากจะแสดงตัวตนของเราเอง แล้วก็กับคนที่อยู่ข้าง ๆ เรา อย่างเงี้ยค่ะ ที่กับคนที่เรารักแบบว่าผ่านทาง social ไหมคะ? อย่างเช่น แบบว่ามีช่วงอย่างวันเกิด หรือว่าวันครบรอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าวันครอบครัวอะไรสักอย่างหนึ่ง เคย แบบว่าเคยมีไหมคะ?
ครับ อืม ครับผม อา เข้าใจเลยครับ ถ้า อันนี้เป็นคำถามที่ ที่ดีมากเลย เพราะว่า อ่า ผมเนี่ยก็จะมีครอบครัว ก็คือคุณแม่ที่ไม่ ด ไม่ได้อยู่ใกล้กัน ก็คือคุณแม่ผมอยู่ที่ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะใช้สื่อ social media เหล่าเนี้ยครับผม ที่จะส่งความรู้สึกต่าง ๆ ไปให้ท่านน่ะนะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ

ค่ะ แล้วส่วนจริง ๆ อะค่ะ ส่วนตัวหมวกเนี่ยก็มองว่า การที่เราแบบแสดงตัวตนน่ะค่ะ ผ่านเพลง หรือผ่านช่องทางออนไลน์เนี้ยค่ะ จริง ๆ อะค่ะ เราก็จะต้องหามี เราต้องเครียดอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบว่า เราจะต้องคิดว่าเราจะแสดงออกมาแบบไหน จะต้องหาวิธีหรือทริกอะไรอะ ที่ช่วยให้แบบว่ามีความเป็น ดึงตัวเองออกมาในจุดนั้นค่ะ แล้วจริง ๆ อะค่ะ การที่ อ่า ผ่านเพลงอะค่ะ อ่า หลายอย่างนะคะที่ เมื่อ สมัยก่อนน่ะ ที่ ที่บ้านจำได้เนี่ย นอกจาก ทางออนไลน์แล้วอะค่ะ ที่เข้าถึงบ้านของหมวกเองเลยนะคะ ก็คือเป็นวิทยุ แบบว่าวิทยุท้องถิ่นน่ะค่ะ เขาก็จะมีแบบว่าให้ขอเพลง อย่างเงี้ย แล้วก็ เพราะว่าคลื่นที่ชัดที่สุดสมัยตอนที่หมวกเป็นเด็กอะ ก็น่าจะเป็นคลื่นแถวบ้าน แล้วถ้าเป็นสากลเลยมันก็จะเป็นพวกแบบว่า EFM อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ ที่ขอเพลงกัน แต่ว่าโทรไปอะติดยากมาก ๆ ก็เลยใช้โทร วิธีโทรแถวบ้านเนี่ยล่ะค่ะ โทรเข้าไปในคลื่นวิทยุแถวบ้านเพื่อขอเพลงกัน เพื่อมอบให้เพื่อน หรือว่ามอบให้คนที่เราแอบชอบ อย่างเงี้ยค่ะ ตอนสมัยมัธยม คุณ คุณบ้านเคยมีไหมคะขอเพลงผ่านวิทยุ?
อืม ครับ อา ใช่ ๆ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ครับ อ๋อ ทางผมเอง อ่า ไม่เคยมีครับผม แต่ว่าเคยมีประสบการณ์ที่ อ่า รับสายคนที่โทรมาขอเพลงผ่านวิทยุครับผม เพราะว่า ใช่ครับผม ไม่ แน่ เราอาจจะได้เคยได้เจอกัน <chuckles> แต่ไม่น่าใช่ เพราะว่า
อา จริงเหรอคะ? <laughs> <chuckles> เป็นนักจัดวิทยุเลยเหรอคะ? อื้อฮือ
อ่า ต้องเรียกว่าฝึกหัดดีกว่าครับผม ไม่ ไม่ถึงกับจัดหรอกครับ เพราะว่ามีโอกาสเคยได้ไปฝึกงานอยู่บ้างครับผม แล้วทีนี้เนี่ยก็จะ อย่างนี้เลยครับ ก็จะมีคนที่ อ่า โทรเข้ามา ใช่ไหมครับผม เพื่อขอเพลง ซึ่ง อ่า ก็จะมี อะ ของผมมันจะเป็นแบบว่าชุมชนน่ะนะครับผม ก็คือไม่ ไม่ใช่เป็น อ่า เป็นช่องดังอะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่โทรมาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าขาประจำ ต้องเรียกว่ามันเป็นขาประจำ เตียง ครับ
อือ ค่ะ อือ อ๋อ เก่งค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ดีจัง ค่ะ
ก็อย่างเช่น ก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งที่แบบว่าจะโทรมา แล้วก็ขอเพลงเหมือนแบบว่า เอ๊ะ คุณลุงคนนี้ต้องโทรมาแล้ววันนี้ อะไร เงี้ยครับ
เรารู้อยู่แล้วว่าขาประจำต้องมาแน่นอน อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อุ๊ย แล้วตอนนั้นน่ะ คุณบ้านอะค่ะไปทำแบบว่า เป็นนักจัดรายการแบบว่าฝึกหัดน่ะตอนกี่ ปีคะ?
<laughs> ใช่ ใช่ครับผม

ค่ะ อืม ค่ะ
แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว อย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
อยู่ใน อ่า ใกล้ตัวอยู่ ก็พูดง่าย ๆ ว่าเรา อยู่ เจอเขาอยู่ในชีวิตประจำวัน ผมจะ จะแทบจะไม่ได้มีการแบบว่าไปโพสต์ อ่า แฮปปีเบิร์ทเดย์หรืออะไรเลย เรา เราจะบอกเขาต่อหน้ามากกว่าหรืออย่าง อย่างน้อยที่สุด ก็คือจะต้องโทรไปบอกเขาด้วย ด้วยตัวเอง อะไรแบบนี้ครับผม
ค่ะ อ ค่ะ อืม ใกล้ ส ส แสดงแบบนี้มากกว่า แต่จริง ๆ แล้วก็คือแบบว่าถ่ายรูปคู่ลง ลง Social อย่างงี้อะค่ะ เคยไหมคะ? แบบว่า อยากจะแบบว่า อยากจะเปิดแบบว่าให้แสดงตัวตนของเราเองให้คนอื่นได้รู้ว่า เอ้ย คนนี้เป็นคนรักเรานะ เป็น เป็นแฟนเรานะ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ครับ